はい、なので、あの、そそれこそ小学校1年生から中学校、皆同じ校庭で遊んでるんですよ。<laughs> で、はい、それでなんか、先輩、後輩、関係なく、皆なんか、あの、タメ語で話しああの、話したりしてて。はい。で、先生達も、あの、一緒になって一緒に遊んでくれるんですよ、校庭で
ああ、なるほどなるほど。はいはいはい。 そうですね、はいはい。 あ、はいはい。
はい、で、私達もこう、生徒もなんかしょっちゅう職員室に遊びに行ったりとかしていて、凄い先生との距離もめちゃくちゃ近かったんですね。はい。で、先輩、後輩もないから、中学校の人も凄い小学校のとか、全然関係なく一緒に遊んでましたし。はい、それで日本に、中学校の時に帰ってきたんですけど
あ 近い。はいはい。 はいはい。 そうですね、はい。
なんか先輩、後輩、1年が、1学年上の先輩に敬語を使わないと、それだけで何か凄い白い目で見られるみたいな。
そうですよね、なんかありますもんね、日本だとそう言うの、学校教育から。
はい。 そうなんですよ。で、私帰ってきた当初、あの、敬語と言うものを全く知らなくて。<chuckles> はい。なので、そこで中学校でちょっとした、いじめに遭っちゃいまして。
あ、はい、そうですよね。はいはい。 あ、その敬語をつか使わないでって事ですもんね？
そうです、まあ、そこでちょっと目立ってしまって、はい、で、ななん何生意気な、あの、感じなやつが来たみたいな感じで、はい。大阪だったんですけど、かなりかなり虐められましたね、はい。うーん。
あ、はいはい。 ああ、ま なるほど、はいはい。 あ、はいはい。 あ、その時なんか、どんな感じだったんですか？なんか複数人にもう
ああ、もう全然複数人ね、ぼっこぼこにされましたね。<laughs>
あ、そうなんすね。なんか、結構なんですかね、あの、「舐めたこと言ってんじゃない」みたいな感じですか？
ああ、もう。ですね。なんか何様みたいな感じで、<laughs> とかまあ、ちょうど何だろう、今とまた全然、またち時代が違って、あのはい、もうもうワルはめちゃくちゃワル、みたいな感じの学校だったので。はい、そうなんですよ。はい。あ、あと帰ってきて、すっごいびっくりしたのが、大阪だったんですけど、あの、国語の授業を関西弁で、や教えてるんですよ。それにそれに、めちゃくちゃカルチャーショックを受けましたね。
あ、ああ、はいはい。 あ、あ、それもありますよね。はいはい。 あ、なるほどなるほど。 あ、なるほど。はいはい。 あ、はい。 あ、そうなんですね。